فاهمِك آه، طب أنتِ لغاية دلوقتي أنتِ يعني أنا مُتفهم طبعًا الحتة ال إن أنتِ ال ت تفكري إن حاجة تكون مُعتدلة؛ يعني لا هي حاجة ت تبوظ منِك وتبقى محتاجة تصليحات كتيرة وتكلفِك أكتر أصلًا ما أنتِ متكلفة في الفترة اللي أنتِ فيها حاليًا وتضيف عليكِ ضغط نفسي زيادة ولا تبقى حاجة جديدة جدًا وتكلفِك تكلفة أكبر وما لهاش عازة بالنسبة لك التكلفة الزيادة دي، أنتِ عايزة حاجة زي ما بتقولي تقضي الغرض يعني. بس أنتِ قولي لي ال آه، ق قولي لي إن أنتِ لغاية دلوقتي مثلًا آآ قدرتي تحوشي كام واللي حوشتيه ده عملتيه في قد إيه؟ والّا الوضع آه.
اهم. بالضبط. اهم. بالضبط. والله بص يعني أنا باقول لك أنا معايا وديعة في البنك يعني بحوالي أ أ 300,000 مثلًا، يعني يُعتبر نص المبلغ اللي أنا محتاجاه، هو مش محوشاه أوي ولكن هو زي ما باقول لك كده وديعة كانت ماما حاطاها بإسمي. أنا حوشت مثلًا جزء بس يعني بقى لي بقى يعني شوف أنا شغالة من إمتى بقى لي آه ماشي عايشة منها بس إيه يعني ممكن أشيلها من جزء الرفاهيات، يعني هاحاول، آآ ماما برضه أنا باقول لك أنا حوالي يعني مح يعني معايا مبلغ بس يعني بقى لي فترة طويلة بقى لي حوالي 6 سنين باحوش فيه ومش مبلغ كبير يعني يُعتبر مِية ألف مثلًا مش مبلغ كبير بالنسبة ل6 سنين، إن أنا عشان أرجع أحوشهم تاني بعد كمان 6 سنين استحالة، مش هاعرف أستنى على العربية 6 سنين.
تمام. أها. بالضبط. مش هتاخديها، أنتِ عايشة منها. آه. بالضبط، آه. آه. امم. بالضبط، آه. فهمت يعني، قد أقول فاهمِك أيوه طبعًا، اللي هو أنتِ عايزة تحوشي أنتِ عايزة تجيبي العربية مثلًا آآ فئة مثلًا 300 ل500 فيعني عايزة كام، عايزة 18 سنة والّا 20 سنة علشان تقدري ت آه تحوشى المبلغ و وهتبقى العربيات غليت طبعًا، آه، فده هو طبعًا حلو آه.
مثلًا. مثلًا ده أكيد استحالة. ده أنا عايزة أقرب وقت، يعني لو لو بُكرة أنزِل أجيبها أنا ما عنديش مشكلة- والله- أنا كل يوم بافضل ألِّف على المعارض، عشان أشوف ال السعر اللي هيبقى أقرب لي وفي إيه في الفئة السعرية والكلام ده، عشان أشوف أقرب وقت أشتري فيه.